Mais oui, mais parce que c'est le c'est le Japon. Donc je veux essayer.
D'accord, tout change. C'est tout change au Japon.
Je vais changer de vie. Je vais changer de personne. Exactement. Ça y est, je j'ai vrillé finalement.
Tu n'es tu n'es plus le même. Bah qu'est-ce qui fait ça à ton avis? C'est parce que personne te connaît, parce que tu te mets des défis?
Hem, <clicks tongue> <blows air> je sais pas. Ouais, de quoi pardon?
Est-ce que tu manges des sushis? Est-ce que tu auras plus de sacs parce que tu mangeras des sushis?
Mais bien sûr, je vais tout n é écoute-moi bien, je vais manger absolument toutes les secondes à partir du moment où j'arrive. Voilà, j'arrive, je descends de l'avion, je mange. Je suis dans les transports, je mange. J'arrive chez moi, je mange, voilà. Je vais manger notamment beaucoup de fois.
<chuckles> Ouais, ouais. Ouais. <chuckles> Est-ce que en tant que te est-ce qu'en tant que grand frère, tu te sens de d'explorer un petit peu plus pour, heu, après guider ton petit frère?
Ouais. En tant que grand frère?
Toi tu es le grand tu as des tu es grand frère dans ton dans ta famille? Ouais. Donc, est-ce
Ouais, ouais, mais je parle plus à mon petit frère là bah enfin les autres oui, mais il y en a un à qui je parle plus. Enfin c mon vrai frère je lui parle plus.
Oh!